Das hat ganz schön lange gedauert, bis ich das mehr und mehr entdeckt habe. Ähm, also für mich ist wichtig, dass in eich in eine Art Berufung hineinkomme, weißt du?
Mhm. Mhm, verstehe, ja.
Äh, jeder Mensch hat ja irgendwo ein Ziel und jemand sagte mal, jeder braucht ein Ziel, für das es sich zu sterben lohnt, ja? Genau. Und er sagt und wenn er da nicht ist, wenn er das nicht erreicht, dann möchte er anders leben oder gar nicht leben. Ich weiß nicht ich weiß nicht wer das gesagt hat, aber es ist wichtig, dass man
Sich, äh für das es sich zu sterben lohnt? Okay, verstehe. Aha. Das ist natürlich 'ne 'ne 'ne krasse Aussage auf jeden Fall, aber es ist auch nachvollziehbar, was damit gemeint ist, ja.
Ja. Ist 'ne Sinnfrage, weißt du? Es ist wirklich, mhm?
Ja. Es gibt ja diesen japanischen, ähm, Begriff Ikigai, das geht so 'n bisschen in die Richtung der Berufung. Also, ich bin jetzt ganz gespannt von dir zu hören: Hast du schon deine Berufung gefunden oder ist es was, was sich im Laufe der Zeit auch verändert hat?
Also, ich kann das gar nicht in einem Satz formulieren, was meine Berufung ist. Äh, ich kann ich bin schon etwas älter, äh, u und ich kann im Nachgang sagen, ich war immer drin und habe es nicht gemerkt, weißt du? <chuckles>
Mhm. Ja. Ach spannend. Ja, das ist schön, aber so, das im Nachhinein zu erkennen. Dann erzähl doch mal vielleicht so 'n paar, ähm, vielleicht Lebensphasen, die dir dazu jetzt einfallen, wo du vielleicht erst im Nachhinein erkannt hast: „Hey, da habe ich meine Berufung gelebt, aber ich hab's gar nicht gecheckt damals.“
Ja. Ja, äh, ich könnte jetzt 'n Buch schreiben, aber ich erzähle dir nur so 'n paar Highlights, ja? <chuckles> Also <snorts>
Ja, gerne. Lass uns mal 1, 2 Highlights raus raus äh, suchen vielleicht.
Ich war ein fauler Schüler auf'm Gymnasium, bin auch sitzengeblieben, ähm, und habe meine Frau kennengelernt, da war ich 15, sie war 14 und, äh, mein Interesse war eben meine Frau, äh, wei
Mhm. Mhm. Ja. Wow. Okay. Also sag mir nicht, ihr habt euch jetzt dadurch, dass du de sig sitzengeblieben bist, in der Klasse kennengelernt?